Oo ako sa ano ko, sa mga yung mga batang mga may hindi makapagsalita, hindi makapaglakad. So oo so marami talagang paperworks 'tsaka ha?
Ah, ganon. So parang teacher din siya. Parang teacher din?
Oo, oo parang ganun oo. Kumbaga, marami kasi kumbaga documentation, tapos yung meeting with parents, we-meeting with the professional team members. Kumbagaa madami talaga so, pero kailangan talagang tapusin, oo, so
Guro. Oh, mahirap. Hmm.
so yan kumbaga, may number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, pero at the end of the day dapat
Oo.
ako pa d may gagawin pa rin ako para sa sarili ko. Kumbaga ayan magha-holiday ako.
Tama, kailangan din pala is trabaho at buhay mo, pero sa totoo lang, anong una mong ginagawa kapag nararamdaman mong nag-ooverwork ka na? May rutin ka bang sinusunod para mag-pause?
Oo.